確かに、なんかね、近場だと、もうカロリーと、消費するあれがね、あんまりバランス良くないんで、もう、ちょっと歩いたご褒美とか、いいかもしれないですね。うん。
ね。 うん。 はあ。 うん。 ですよね。 そうそう。ですよね。で、なんか、それも、ま、最初は、ま、ご主人の好きそうな、炭水化物が多めなお店に行きだして、そこから、なんかちょっとね、ま、カフェに行ってみて、和食のお店とかねそう、そうですよね。うん。
うんうん。 お、うんうん。 ああ、和食の。そうですね。うんうん。 あ、それいいかもしれないですね。
うん。ね。で、なんかだんだんだんだん、こうちょっとなんかこう、体にいいものを出してるような、なんかお店に2人で行くとかね。
ああ、うんうんうん。 あ、いいですね。それが理想ですね、やっぱり。
うん。ね。だってなんか、す、ほら、素材がいいって仰ったじゃないですか。
うん。 そうなんですよ。
ね、背も高くて、ね、で、えっと、どうもったいない、うん。うん。
もったいないです。あ、確かに。なんか褒めるとかいいかもしれないですね。いっつも気になって、お肉がついてるよみたいな感じで言っちゃいますけど、もっと褒めて、意識を高めるとかいいかもしれないですね。
あ ああ、うん。 そう。 あ、それですよね。あの、男性の人って、やっぱり褒められるのが好き、特にと褒められるのが好きって、なんか聞いたんですけど、うーん。だからなんか、お肉がついてるよってなると、なんかマイナスなイメージになるんですけど。なんか、ね、なんか背が高くて、なんか素材はね、もうめちゃくちゃいいんだけどな、みたいなね。
うんうん。 ね、なんか言いますよね。うんうんうん。 <laughs> ちょっとダメでしたね。うん。